Yan. Hello po, ano. Magandang gabi po.
Magandang gabi, ah, pero medyo hindi maganda yung gabi ko, ano kaibigan. Kailangan ko siguro yung kailangan ko siguro yung payo mo.
Mm. Mhm, bakit naman? Bakit naman kaya?
<tsk> Eh, itong kaibigan ko, ah, eh, matalik na kaibigan ko, 'to, eh, nagtampo. Nagtatampo sa'kin ngayon.
Aha. Mm. Hmm. Mm.
At, ah, hindi ko alam anong gagawin. Medyo parang na-offend yata dun sa sinabi ko, sa ano, sa social media niya.
<coughs> Ah, mm. So, um, ano ba? Sa'yo ba? Ano ba yung madalas mong ginagawa, para ano, 'no, malutas yung tampuhan ng kaibigan?
Eh, usually ako. Alam mo yun madali akon madali naman akong kausap, eh. 'Pag lalo na kung pag alam ko namang ako ang may kasalanan, eh, ako ang unang humihingi ng tawad, 'di ba? Yun naman talaga ang ano, eh, ang normal, di ba, na proseso, 'di ba?
Mm. Mm. Mm tama, tama po. Mm, mm. Mm, tama, tama.
Pero siyempre, depende yun sa seberidad ba nung pinagtalunan n'yo, 'di ba?
Mm.
Eh, ikaw ba, paano bang ano, ano bang maipapayo mo sa'kin?
So, sa pamamaraan ko naman 'no, ah, sitwasyonal siya 'no. Um, ah, katulad ng sa'yo kapag ako yung may kasalanan, 'di ba, ah, pinaka-ginagawa ko talaga, eh, manghingi ng tawad at ano 'no, ah, intindihin ko kung ano yung nagawa kong mali talaga. Papa-alam ko sa kanya na naintindihan ko, tapos babaguhin ko. Papakita kong babaguhin ko yung ano 'no, nasabi kong mali kumbaga.
Sige, sige. Mm. Oo. Tama. Tama. Tama. Mismo. Tama, tama.
<coughs> Mm. So, ano pa ba? Um, ngayon naman kung ah, pabaliktad naman 'no, madali lang din na ako kausap 'no, kung sila yung may kasalanan. Ah, hindi naman ako yung taong nag ah, nagbabaon ng sama nagbabaon ng sama ng loob. Mm, tama, tama. So, ayun, um, pinaka-ano lang, kailangan lang nila alamin yung ala yun katulad lang ng ginagawa ko. Kasi madalas gano'n yun, eh, kung paano ka mag ah, manghingi ng paumanhin, yun gano'n din yung gusto mo madalas. So, gusto ko lang alam nila yung ginawa nilang mali, tapos humingi ng paumanhin.
Oo. Hmm. Tama. Nagtatanim ng sama ng loob, gano'n. Hmm. Mismo. Oo. Tama, tama. Komunikasyon 'di ba, kumbaga
Mm, tama. Um, ayun mm.
Mag-komunika, comu communication talaga.
Mm. Ah, dagdag ko lang, ah, bukod sa komunikasyon, eh, talagang pag-intindi ‘no. Wala rin kasi talaga ‘yong komunikasyon kung ano, kung kung ‘di din hindi nila naiintindihan.
Mismo, mismo. Tama, tama. Pati minsan, kung napakababaw lang naman ng pinag-awayan niyo ‘di ba, parang kailangan pa ba talagang palalimin 'yun, patagalim pa, 'di ba?
Mm. Mm. Tama, tama. So, ayun nga, ‘no, madalas din ‘no, ah, kahit minsan kahit ano, hi hindi nan kahit mali na nila, ako din 'yung humihingi ng tawad ‘no. Para lang ano, maiwasan na 'yung masam masabi 'yung masasamang salita ‘pag lumalim pa lalo imbes na, ayun, nag nag ah, nag-u nagkau
Mhm. ‘Yon. Oo. Tama, tama. Parang ngang pareho pala tayo ng ano, ng personalidad. Kasi ako may ganun din ako eh, kumbaga para bang ano bang tawag dito, 'yung parang soft heart ba tayo, ‘di ba? Kumbaga parang, um, kahit alam natin na
Hmm. Hmm, mm. Mas iintindihin nalang natin, ‘no. Mm.
Kumbaga kahit alam natin na sila 'yung may kasalanan, para bang tayo eh, “Teh, tapusan na natin ‘to.” ‘Di ba? “Tapusin na natin ‘tong drama na ‘to kasi wala namang patutunguhan ‘to, at magkaibigan naman talaga tayo,” ‘di ba?
Mm. Mm. Tama, tama. Tapos i idagdag ko pa siguro 'no, um, ang mga tao, eh, emosyonal na mga ano 'no, na mga creature kumbaga. So, ang nangungunang mm. Um, ang emosyon ang nangunguna madalas sa tao 'no, um, base nga sa nabasa ko na ano 'no, na, nab na libro 'no, um, lahat ng ano 'no, na lahat ng mga kriminal 'no, may rason kung bakit sila nakapatay. Pero di nila sasabihin kung bakit nila nagawa yun at di nila iisipin na mali sila.
So Sige, sige. Nature natin yun. <laughs> Ano yun? Ano yun? Oo. Oo. Okey, mm.
Mm. So, ayan 'no, kung kriminal nga, eh, iniisip nilang tama sila, pa'no pa kaya mga normal na tao kung ang em 'di ba, kung ang emosyon nila, eh, pinapa-una talaga. So, ayun. Naiintindihan ko na ayun, kahit ano, kahit mali sila 'no, tapos kapag, ah, pinoint out mo, gano'n mm. Talagang magde-defend sila sa sarili nila imbes na akuin yung parang mali, 'di ba?
Mismo, mismo. Kaya nga, eh, kaya nga. Intindihin na lang, mm. Tama, tama, tama. Eh, kasi tawag dito ngayon, parang itong kinukwento ko sa'yo na kaibigan ko, 'di ba. Parang galit talaga kaya parang nagpapasya tuloy ako na iwasan ko nalang kaya muna siya. Alam mo yun, na 'wag muna kami muna mag-usap, bigyan ko siya ng espasyo niya, 'di ba? Sa tingin mo, tama bang gawin ko yun o kulitin ko nalang talaga siya mag s ano bang kailangan ko gawin? Mag-sorry ba ako o nag-sorry na ako, eh, parang ayaw naman mamansin.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. So mm, mm. So, ano 'no, yung usually kong ginagawa para maghilom agad 'no, yung tampuhan, um, oras talaga. Hindi naman kasi pangit din kasi yung ano, eh, yung agad maghihilom ng hindi talaga kayo ano, parang on the same page, kumbaga. So, oras talaga yung magsasabi 'no kung magiging okey kayo, 'di ba? So, kung ka kung kahit anong kahit anong ano 'no, hingi ng tawad mo sa taong 'yan kung hindi ka niya mapatawad, eh, wala kang magagawa. So, palamigin na lang talaga tapos, ah, sigurado kung ano 'no, maiintindihan din naman niya 'no, kung bakit, ah, nangyari yung bagay na yun. So, yung pinaka usual na ginagawa ko para maghilom agad yung tampuhan, eh, bigay ko yung ano 'no, ah, kailangan niyang ano, space para makapag-isip-isip siya. Map kasi minsan talaga kailangan lang nilang mak ah, kumalma muna kasi emosyonal nga tayo.
Sige, sige. Tama, tama, tama. Oo, oo. Mismo. Kaya nga. Mm, tama. Tama. Mismo. Tama, tama. May pati kasi ano, eh, minsan talaga kailangan din yung ano, eh, alam mo yun, yung parang lihitimo ba yung ano mo, yung paghingi mo ng tawad. Kasi minsan minsan may mga ganong tao, eh. Parang halimbawa, nag nag-away nga gano'n, 'di ba, tapos hihingi ka ng tawad
Sa'yo ba? Mm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm mm.
Eh, humihingi ka ng tawad, pero nakasimangot ka, alam mo yun? Ta's yung tono ng boses mo, parang ikaw pa yung nagmamataas, 'di ba? Yung kumbaga, walang sincerity ba, 'di ba?
Tama, ah, 'yan. Mm. Mm. Mm. Ano ah, hihingi ng tawad pero hindi naman talaga nila ano no, ginugusto talaga yun. So, hindi nila kayang akuhin yung parang
So Galing lang sa ilong galing lang sa ilong yung, "Hoy, sorry ah." Alam mo yun? Pero hindi naman talaga sinasapuso, 'di ba?
Mm, tama, tama. Mm.
Kaya nga kung magso-sorry ka kung magso-sorry ka dapat sincere ka, di ba?
So ayun nga Mm. Mm, ayun nga yung ano na lagi kong sinasabi no, ah parang mindset kung baga, um, kung ikaw ay hihingi ng tawad, ah, tapos ah, hindi mo alam yung rason 'wag ka na lang humingi ng tawad.
Mm. Oo.
Mm. Mas lalalim lang yung away, 'di ba kumbaga.
Tama, tama. Ay, ako ayokong palala pa palalimin kasi napakababaw lang nito. Parang alam mo naman sa social media, eh, minsan ganun, eh. May comment minsan na ang tingin nila, nang-aasar ka, pero alam mo yun
Mm, tama. Mm. Mm, mm. Pangit yung dat dating sa kanya.
misunderstood lang. Oo, 'yan, 'yan. Pero hindi naman yun yung mensahe mo na gustong ipaabot, 'di ba?
Ganun. Mm. Kumbaga, kahit nang-aasar ka, ah, parang ano 'no, ah, in a good way lang. Hindi hindi mo siya inaasar ng ano, 'di ba?
Oo. Oo. Pati mag-tropa kayo, eh. Di ba kumbaga, parang sanay na kayo sa gano'n biglang magagalit siya bigla na, "Ba't ka nag-message ng ganun, nag-comment ng ganun?" 'Di ba? Kumbaga ano, misunderstanding lang talaga.
Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Oo. So, ayun 'no, dahil napag-usapan natin diyan. So, para sa'yo ba, paano mo naman sinusigurong pareho kayong naririnig at naiintindihan sa usapan niyo pagkatapos ng ta tampuhan naman?
Iyan. Yun nga, gusto ko 'pag malamig na yung ulo niya, oh. Eh, ako naman, malamig naman ang ulo ko all the time, alam mo yun. Wala naman akong problema 'pag nag-usap kami.
Mm. Oo.
Siyempre, sinisiguro ko na malamig na yung ulo niya bago kami mag-usap, di ba? Kasi ku kung mainit ang ulo pa rin niya at mag-uusap kami, 'wag na lang kasi walang mangyayari dun, alam mo yun? Pati gaya nga ng sabi mo, dapat talaga yung komunikasyon niyo, yung tono ng boses niyo, na dapat yung sincerity niyo pareho, nandodo'n.
Mm. Tama, tama. Walang mangyayari, mm. Mm. Tama.
Di ba? Kasi wa tawag dito, yung tampuhan na yan, pati bro 'pag sinabi mong tampuhan, di ba, tampuhan lang 'yan. Hindi naman 'yan magkagalit talaga, eh.
Mm. Oo, tama.
Di ba? Yung galit
Hindi lang pagkakaintindihan kumbaga, ganun.
Oo. Iba yung tampo sa galit eh, di ba? Parang yung tampo parang mababang lebel lang yan, eh, di ba? Oo.
Mm. Mm. Ngayon nasa iyo na kung gagawin mong galit yung kinatampo mo, di ba?
Ay mismo, oo, oo. Pati kung comment, comment lang na ganyan sa social media ba, eh, kailangan pa bang pahabain 'yan, di ba?
Mm. Mm, mm. Tama, tama.
Ikaw ba, na-experience mo na ba yung ganito sa kaibigan mo?
Um, ano, 'no, ah buti naman, 'no, eh, siyempre nag-mature na rin nung tumanda na, ganyan. So, kami wala ng ganyan ngayon, 'no, kasi, um, masyado na kaming busy, 'no, sa ano, ah, mga ganyan masyado nang busy marami ng ano, wala na talagang tampuhan ang nangyayari kumbaga. Talagang ano, 'no, nagkakaintindihan na lang, "Ay, busy busy siya ngayon. Okey lang kahit hindi niya kami ma-meet." Ganon. Laging may kul sigurado't sigurado may kulang sa tropa kapag, ah, nagkikita-kita. Ah, hindi na namin kinakatampo yun, 'no? Kasi high school sigurado may magtatampo 'pag ganon, high school o kaya kahit college pa, 'di ba, kasi nga akala nila ano, 'no, um, ah, ayaw ka nila kasama pero ayun 'pag tumatanda napapansin mo na may sari-sarili tayong buhay. So, ayun. Mm, so, ayun na naintindihan na lang nung tumanda ano, may kanya-kanyang buhay talaga, may kanya-kanyang responsibilidad. So, ano, ah, hindi na namin tinatanim yung sama ng loob kumbaga. Gaya ng sabi mo.
Tama, tama. Para sa mga ganyan-ganyan. <laughs> Tama, tama. Yun, oo, maganda. Oo. Tama, tama. Tama, tama. Ay bata pa tayo nun, eh. Oo, oo. Oo. Maturity na nga, 'di ba, oo. Tama, tama. Tama. Pati 'di ba, normal lang naman yun sa tao, eh, yung halimbawa yung magkaibigan nagtampuhan, nagkagalit, normal yun, eh, parang
Hmm. Mm. Hmm, mm, tama. Mm, oo.
Mas tingin ko mas abnormal pa kung halimbawa yung kaibigan mo, kumbaga 20 plus, hmm.
Mhm, oo yung maliliit na banter lang, ayun. Mm.
'Di ba? Hindi, magtataka ako kung halimbawa 20 plus years so, hindi kayo nag-away kahit isang beses. Parang, hindi yata makatotohanan yung gano'n.
Mm. Imposible, tama, tama, tama.
'Di ba.
Mm, so ayon 'no, may pagkakataon ba na nagpapasiya kang iwasan muna yung, ah, usapan bago ayusin ulit?
Ay, minsan alam mo 'yon pag medyo grabe yung pinag-awayan nyo, yung pinag-tampuhan nyo, alam mo 'yon pero
Mm, tama.
Eh, kasi siyempre tawag dito lalo na kung mayrong, ah, involved na malaking bagay 'di ba. Kunyari halimba kunyari lang halimbawa, ah. Utang na hindi binayaran nangako sa'yo hindi binayaran. Eh, siyempre ako
Tama, tama. Mm.
maiinis ako 'pag ano 'pag pinangakuan mo akong babayaran mo 'ko tapos hindi mo binayaran.
Mm.
'Di ba. So, hindi naman kita kukumprontahin na ano. Pero siguro 'di na muna kita kakausapin para makuha mo rin yung mensahe ko na hindi ko gusto yung ginagawa mo, 'di ba?
Mm, tama, tama.
Oh.
Mm.
Kaysa naman sigaw-sigawan ko siya, oh. Kaysa naman mag mag
Tama, tama.
magsakitan kami 'di ba? 'Wag mo nalang kausapin, 'di ba. Oh.
Mm. Mm. So, sa'kin naman 'no, ah, kung talagang ayun nga, kagaya ng sinabi ko, oras talaga yung mabibigay ko 'no. Ah, kung talagang hindi hindi pa open yung utak niya, 'di ba, para makipag-usap, eh hayaan na lang, wala tayong magagawa. Kakausapin mo ta's 'di ka papansinin, talagang walang mangyayari sayang lang enerhiya mo. So, hintayin na lang talaga lume lumamig, 'di ba?
Mm, tama. Tama. Mismo. Tama, tama. Eh, pati yun, yun naman talaga ang pinam pinakamahalagang gawin natin eh, para hindi lumala yung tampuhan. Kung hindi pa ready yung isa't isa
Mm. Mm, dapat handa talaga.
eh di, huwag na muna tayong mag-usap, 'di ba? Bigyan natin ng space yung isa't isa. Pati sinabi ko kanina, matured na tayo, may kanya-kanyang buhay na tayo, 'di ba. Hindi na tayo para mag-aksaya pa ng enerhiya sa naku nagtatampo si ganito, pa'no kayang gagawin ko? Parang, uubusin ko ba yung araw ko sa pag-iisip nun?
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Oo. Tama, tama.
'Di ba? Oh, eh, siyempre andami rin naman tayong pu-puwedeng gawin nap pwede nating i-divert yun, yung negative na energy natin, lalagay na lang natin sa positive energy, 'di ba?
Mm. Mm, tama. So, ayan 'no, dahil nga napag-usapan natin yun, sa tingin mo, ano naman yung pinakamahalagang gawin para hindi na lumala yung tampuhan sa pagitan ninyo, 'no?
Matuto lang tayong mag ano, humingi ng tawad sat isa't isa, yun lang yun. Napakasimple nung sagot diyan, 'di ba? Para sa'kin, ah, yun lang yung wala 'wag niyong pahabain. Komunikasyon, maayos na komunikasyon lang ang re resolusyon diyan, eh, 'di ba?
Mm. Mm, tama, mm. Mm. Mm, tama. Ayun 'no, mm. So, ano
Parang naano ako, naano naman ako sa ano, pinag-usapan natin. Medyo na-enlighten ako at siguro 'tong kaibigan ko na nagtatampo sa akin, eh, baka siguro ime-message ko na lang mamaya at ano, 'pag hindi pa rin ako pinansin, bibigyan ko na lang siya ng espasyo, 'no?
Mm. Mm. Tama, tama. So, ayan 'no, pareho lang naman tayo 'no, ah, bibigyan ko lang din ng oras 'to. So, pinakamalanggang ang mahalagang gawin 'no, ah, sa ta talagang sasabihin ko 'no, ah, ah, ma hihingi nga yun nga, hihingi ng tawad tapos, ah, dapat alam ko kung bakit ako humihingi ng tawad. Tapos sasabihin ko na ano 'no, "Handa ako kahit anong oras para makipag-usap at makipag-ayos, ah, sabihin mo sa'kin yung mga kinasasama mo ng loob." Tapos ayun, makakapag-usap tayong matino imbes na ano 'no, parang maging mature na lang, 'di ba?
Oo. Tama, mm. Tama. Mismo. Tama, tama. Yun. Salamat sa payo mo, ah, at ah, salamat din sa tawag mo.
Mm. Mm, maraming salamat din 'no, ah, paalam. Magandang gabi.
Paalam.